Eee, soal pembagian nilai-nilai sih, mmm, ke anak ya, Kak, ya?
Iya, betul.
Mmm, iya ini sih memang, eee, kita semaksimal mungkin tetep ada jugalah dari versi orang tuanya ngajarin lebih ke ini sih misalnya, bagaimana harusnya anak ke orang yang lebih tua gitu, palingan aku selalu ngasih wejangan kata-kata supaya hatinya itu, eee, apa ya aku tuh pengen banget te anak aku daris dari diri tuh, dari kami berdua itu benar-benar ada yang kami kasih ke mereka dan itu berbekas kayak gitu. Dan dib mhm.
Oke, tapi mungkin kayak ada spesialisasi khusus gak sih? Kayak misalkan nih Kakak gitu ya, eee, ini pintar di keagamaan gitu atau mungkin memang lebih mendalam di keagamaan, jadi Kakak yang ngajarin. Atau mungkin istri nih pintar misalkan memang dia itu di matematika, nah jadi istri yang ngajarin matematika atau musik gitu. Nah itu gimana tuh, Kak? Ada gak sih?
Oh ada ada ada. Kalau kalau misalnya karena kan dia bener gak? Si istriku, eee, ternyat eee, di untuk, mmm, bidang matematika dia cukup oke nih dibanding aku kan. Nah biasa kalau untuk anak tuh ada tuh dibantunya. Kalau aku kadang lagi ke eee, karena aku juga suka mempelajari, eee, agama ya tapi aku pengen nanemin juga dulu tentang kisah-kisah aja sih, Kak, gitu. Kalau untuk masalah, eee, detailnya, mmm, belajar, eee, ngaji itu kan dia udah ngaji ya, dia udah ngaji gitu kan. Paling aku di rumah nambahin aja tentang Islamnya itu, agama itu tentang, eee, sejarahnya gitu kan, terus gimana-gimana gitu lebih cer ber lebih cerita aja sih, Kak.
Aha. Aha. Iya iya. Dicerita, oke. Nah, berarti tuh kalian itu kan ada pembagian ya bahwasannya kayak ini ini gitu ya. Eee, seperti keagamaan, matematika, pelajaran umum itu, atau mungkin seni gitu ya. Tiap orang tuh berarti punya perannya masing-masing atau Kakak sebagai suami dan, eee, ibunya sebagai ibu gitu ya di sana gitu. Namun nih, kalau, eee, terlepas gitu ya, ada or ada gak sih kayak pengaruh mungkin neneknya gitu atau mertua atau orang tua Kakak nih ketika mungkin, eee, lagi soal pembagian tugas rumah ini? Kayak misalkan deh gitu ya, eee, mungkin ini suami gitu ya ngerjain tugas ini ini kan emang tugas ya istri gitu kan atau mungkin gi kayak misalkan anak gitu ya, itu kayak diasuh mungkin sama neneknya, itu bisa berbeda gitu. Ada gak sih, Kak, seperti itu, Kak?
Nah. Heeh. <clicks tongue> Ada ada ada. Oke.